طب قُل لي كده إيه نصيحتك للن للشباب اللي لسه متخرجين جداد. إمم، يعملوا إيه في سوق العمل وكده؟
بُصي هو طبيعي إن ال طبيعة لازم يبقوا فاهمين حاجة مهمة جدًا، إن الدراسة بتبقى حاجة وغير طبيعة العمل حاجة تانية خالص. فمفترض إن ال الخريج اللي لسه متخرج جديد يبدأ يبقى فاهم إيه متطلبات سوق العمل، ويبدأ يعوض دوّة بأن هو ممكن يعوضه بدراسة كورسات معينة، ممكن ينزل تمارين في أماكن معينة آآ، لأن ال الدراسة بتبقى شيء أكاديمي أكتر شيء على نظري أكتر آآ، في ما ننكرش إن في بعض الجامعات بتوفر دراسات علمية؛ زي المجال الطبي مثلًا بيبقى فيه ممارسات طبعًا كتيرة فيه، ولكن برضه ال ال سوق العمل مختلف تمامًا عن ال الدراسة الأكاديمية دي خالص يعني.
امم. آه. امم. امم. صحيح آه. طيب آآ، يعني تقول تقول لهم إيه؟ لأي شاب أو بنت لسه متخرجين مثلًا السنة دي، يبدأوا إزاي؟ أو لو أصلًا المفروض يبتدوا من قبل أما يتخرجوا؟
هو طبعًا المفروض إن هو أصلًا قبل ما يتخرج يكون فاهم إن طبيعة الشغلانه إن هو هيدور عليها، يعني هي طبيعة دراسته هتفرض عليه مجموعة وظايف معيّنة، فالمفترض إن هو لو هيشتغل في ال في الوظيفة ديّة لازم يبدأ ينمّي نفسه وقدراته فيها عشان يبقى مميّز ويقدر يشتغل فيها، ولازم يميز نفسه. فهنتكلم مثلًا على مثال بسيط جدًا لو افترضنا إن في حد مثلًا دلوقتي هيتخرج من كلية مثلًا زي كلية تجارة، أو هيدرس هي هيشتغل في حاجة لها علاقة بالbusiness أو حاجة ليها بإدارة الأعمال حاجة ليها علاقة بالمحاسبة دلوقتي، فالمفترض إن هو هيبدأ ينمّي نفسه كويّس جدًا. أوّل حاجة طبعًا اللغة دي حاجة ما فيش فيها مفر خالص، لازم يكون مقوي نفسه جدًا لغويًا في اللغة الإنجليزية على الأقل، يعني ده لو قدر يأخد لغة تانية بيبقى أحسن كتير. آمم فطبعًا لازم يكون مقوي نفسه في اللغة على مدار السنين اللي هو بيدرس فيها في الكلية ما يستناش لمّا يتخرج. المفروض إن هو بيبدأ يدور على كورسات تميزه لو افترضنا إن هو بيتكلّم على مجال إدارة الأعمال، فالمفروض إن هو بيدرس حا يعني بيدوّر على حاجة زي MBA مثلًا، دي بتفرق معاه كتير جدًا في سوق العمل، هتميزه على ناس كتيرة. فده ده بالنسبة لواحد بيدرس، وطبعًا لو قلنا واحد خريج كلية زي كلية حقوق، المفترض إن هو بيبدأ يشوف مكان كويّس مشهور معروف آآ، سمعته كويّسة يكون ينزل يت يتدرب فيه عشان يبدأ يطبق الكلام النظري اللي درسه في كليته مع الشغل العملي والاحتكاك بقى بالنيابات والمحاكم وم طبعًا مع الناس التانيين وإزاي يحل مشاكلهم. يعني حتّى حتّى حتّى المجال الطبّي نفسه لو افترضنا واحد خريج كلية الطب مثلًا على الرغم من إنّه هو بيبقى في ممارسات عمليّة خلال الكلية بس هو محتاج برضو يبقى مؤهِّل نفسه، للتعامل مع الناس، ممكن يكون دكتور شاطر آه م علميًا وشاطر نظريًا بس مفتقد لفكرة التواصل والتعامل مع الناس إزاي؟ فلازم يبقى مجهز نفسه بشكل كويّس لسوق العمل والناس اللي هيتعامل معاها.
إمم. إمم. إمم. إمم. تمام. أكيد. أكيد، طبعًا. إمم. أكيد. إمم. إمم. تمام. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. أكيد طبعًا. ها. ه هو أكيد طبعًا ال آآ، فكرة التواصل أو الخبرة إنَّك تتعامل مع الناس وكده، امم، أ شيء مهم. م ك ده يخليني أ أسألك بقى أنت <chuckles> ساعة أمَّا اتخرجت، أنت يوم يوم ما اتخرجت أو سنة ما اتخرجت، أنت كنت مرتب هتعمل إيه؟ كنت امم <tsk> حاسبها ه يعني عندي خطوات معينة أنا ها هامشي فيها، والَّا كنت <tsk> واخد ح خطوات والَّا سايبها كده زي ما تيجي؟
طبعًا. بُصّي، عشان كليتنا كانت ليها طابع خاص، وهي كلية ليها شوية في المجال الطبي شوية، فالواحد بيبقى عارف إلى حدٍ ما الكارير بتاعه رايح فين من الأول، أو المهنة اللي هيشتغلها فين، فكان كل ال التفكير أو كل ال اللي الواحد عايز يرتبه، هو لمَّا هيتخرج هيشتغل في مجالات بتاعتنا معروفة، في شركات، في أماكن خاصة، فهو بقى حسب ميول كل واحد فينا، بس أنا بالنسبة لي، أنا كنت بافضّل العمل الحر، مش حابب أرتبط بأماكن معينة، أو أشتغل في شركات معينة.
إمم. آه. تمام. إمم. ل لأسباب معينة، والَّا عشان حابب كده؟
أنا كنت حاسس إن أنا طبيعتي كده، أنا ما باعرفش أتقيد بمواعيد منتظمة، صحيان بدري، أحس بشغ الروتين، الوظيفة، الكلام ده كله ما بيشدنيش خالص يعني، ما كانش طبيعتي يعني. فكنت باحاول من أيام الكلية في فترات الصيف أنزل اتمرن، أنزل أشوف السوق بتاع العمل عامل إزاي، آآ
امم، امم. أيوه. آه. امم. عشان تقدر تاخد خبرة آآ ل لسوق العمل.
بالضبط، عشان نقدر ل أول ما أتخرج ابقى already عندي خبرات، أول ما أتخرج أقدر أشتغل على طول يعني، وده فرق كتير جدًا مع الواحد فعلًا.
امم. <chuckles> حلو أوي. أكيد. طب آآ بالنسبة لل للشباب الجديدة اللي لسه متخرجة، طبعًا لمّا بييجوا يعملوا interview وكده بيتم وارد آآ مثلًا وارد بنسبة كبيرة إن هو يترفض آآ ب عايزة يعني عايزة تقول لي ه م م المفروض يتعاملوا إزاي مع الرفض إزاي أو إزاي يلاقي الوظيفة المناسبة ليه؟
اهم. بُصّي هو احنا هنتكلم خطوة خطوة، هو المفترض إن الشاب اللي راح يعمل interview دَوَّة أو مقابلة عمل، المفروض إن هو يكون مجهز نفسه ليها ويكون عارف هو هيتسأل في إيه وهيجاوب بإيه ويكون جاهز ليها. فطبيعي إن هو لازم يكون دراسته نظرية مع اخ ال الخبرات اللي عنده لو هنفترض إن هو عنده خبرة أو عنده ميز نفسه بدراسة مُعيّنة، بدبلومة مُعيّنة، ماجستير معيّن بتفرق معاه كتير، وبرضه خلّينا متفقين على شيء إن الم المقابلة العمل أو الinterview دَوَّة هو مش بداية الع الكون ولا نهاية الكون بالنسبة له. لإن هي م شيء وارد جدًا إن هو يتكرر معاه مرة و2 و3 ويترفض ويتقبل، ويفهم لمّا هو يترفض الرفض ده مش عشان هو يعني حاجة مش كويسة، ممكن يكون هو اللي بيعمل له interview بيدوَّر على حاجة مُعيّنة ما لقهاش فيه هو بالذات. فلازم وكل ما يبقى في يعني هنقول عدم توفيق مش هنقول رفض، لازم يب يفهم إن هو محتاج يأهِل نفسه أكتر ويقوي نفسه أكتر، عشان يقدر يتكلم في كل النقط ويعجب اللي قصاده أكتر إن يخلّيه مؤهل للشغلانة اللي رايح يقدم ليها دِيَّة.
امم. امم. امم. أكيد. صحيح. امم. آه، صح. امم. إمم. طب ا احكِ لي كده عن تجربتك أنت مع موضوع الرفض ده، يعني حسّي يعني أوّل أوّل interview عملته أو أوّل مقابلة شغل عملتها، وحسّيت إنّه هو لأ، أنا أنا ال الشركة مش قبلاني، حسّيت بالإحباط، والّا حسّيت حسّيت بإيه واتعاملت معاه إزاي؟
بُصّي هو زي ما قُلت لِك، أنا من الأوّل من أيّام الكلية ما كنتش مقرر خالص أشتغل في شركات خالص، بس الفضول لا لا، رُحت الفضول خدني إن أنا أروح وأجرّب، و و وأروح إن أنا أتقابل وأعمل مقابلة وأتكلّم معاهم. آآ أنا أوّل حاجة وأنا داخل طبعًا الشركة، كان في ميعاد كان الإعلان أيامها كان بيبقى في الجرايد، فشفت الإعلان، فقدمت، فتمام حددوا لي ميعاد مقابلة، فرُحنا قعدت مع ال مع ال بتسم اللي هو دلوقتي بقى الHR دوّة دلوقتي، وبعد كده تمام قعّدني مع مدير الشركة، وقعدنا وكان تمام جدًا، والراجل شايف إن أنا تمام، وقال لي: "أوكيه إحنا منتظرينك تبقى معانا يعني خلاص."، فأنا كنت فرحان إن أنا already يعني قادر أنجح في حاجة زي كده، فقلت أجرّب إيه المشاكل يعني. بس وأنا نازل خارج أنتِ وأنتِ داخلة المكان بتبقي بيدوكي كده زي ID كده معيّن بتخشي بيه، فأنا باسأل الموظّف بتاع الأمن باقول له: "أنا عايز أسأل بقى هنا أنا جاي جديد، أنتم هنا الحضور والانصراف عندكم نظامه إيه؟" فقال لي: "إحنا هنا كل يوم 8:00 ص قلت له: "أيوَه يعني ده بيبقى كام يوم في الأسبوع؟" قال لي: "لأ، ده كل يوم." قلت له: "طب وإيه نظام التزويغ؟" قال لي: "لا ده إحنا <laughs> هو يوم واحد في الأسبوع يعني." فقلت له: "طب وإيه نظام التزويغ يعني إيه؟" قال: "ده إحنا لسّه جاي لنا اختراع جديد، اسمه جهاز البصمة فكل واحد ببصمته دلوقتي."
لأ يعني ما اشتغلتش خالص، ولا ع آه. إمم. إمم. تمام. إمم. إمم. تمام. آه. آه. تمام. إمم. <chuckles> ما فيش إجازات؟ <giggles> آه. <giggles> من أول يوم؟ <chuckles> آه أصلًا.
فأنا قول آه فقولت لأ خلاص، أنا كده كده أنا هاترفد أنا هاترفد قبل ما اشتغل يعني وما رُحتش. وفعلًا ما رُحتش أنا ما باعرفش
فمش هاعرف أزوّغ. <chuckles> <laughs> آه، يعني قررت أصلًا من ال من البداية إنّك لأ، مش هتقيد نفسك من بمواعيد، و وأشوف مثلًا عمل حر زي ما قلت وكده.
بالضبط، بالضبط. أنا كنت حا وكمان أنا مش حابب فكرة إن أنا أبقى متقيد في مكان واحد طول اليوم، حابب أتحرك، أروح هنا، أجي هنا، أطلع هنا، آآ أنا ابقى صاحب قراري بإيدي في إيديَّ أنا ال يعني لو اشتغلت جدًا، جدًا، جدًا، وكمان أنتِ بتحسي إن أنتِ مسيطرة على نفسِك ده أحسن، لو اشتغلت أكتر هاكسب أكتر. فده بيبقى حافز أحسن يعني.
إمم. يعني شايف إن الروتين بيبقى ممل ما بي بيقتل ابداعك؟ بي آه. طب آآ آه. إمم، طب نجحت في ال في ال في الجانب التاني ال اللي حاولت ت تدخ ت تدخله اللي هو العمل الحُر وكده؟ ما حسيتش إنك في يوم لأ حسيت إن أنا ندمان إن أنا خدت الخطوة وياريتني كنت م موظف بقى بمواعيد، آآ أنا كده، كده شغال طول اليوم وكده؟
لا لأ خالص، لو رجع بيَّ الزمن هاعمل نفس اللي عملته. بس عارفة هو الحاجة الوحيدة الواحد بس مفتقدها حاجة واحدة بس، آآ باسمع من صحابي اللي هو اسمها روح الجماعة، الteam، شغل الteam، إحنا عملنا meetings النهارده، اتكلمنا النهارده، عملنا عارفة أنا و يعني دي الحاجة اللي أنا كنت مفتقدها، بس.
إمم. إيه؟ آه. آه، يعني في حد ما حد ما فيش حد بيساعدك ف في مشروعك؟ ب بي بي بتتفقوا مع حد مع معاه ب بتدِّي له مهام عنك شوية؟ أن أنت اللي شايل كل حاجة؟
ما أهو أنا صاحب الشغل فالمفروض أنا اللي باخد القرار وأنا اللي باقول آه، وباقول لأ، وباعمل دَوَّة، لكن الواحد آآ آآ
آه، بس يعني في في ناس بت بت بتعاونك على القرار ده أو بتساعدك أو تديهم مهام.
في ش ناس شغالة already وممكن بس عارفة هو اللي باسمعه من الناس اللي شغالين جوّه الشركات الteam بقى عارفة فكرة الteam؟ teamworks والكلام ده كله وكده؟ أنا أنا ما جربتوش، بس كان مفتقد عندي ال عارفة، فضول التجربة. لكن برضه لو رجع بيَّ الزمن تاني وتالت ورابع مش هاشتغل في شركات خالص.
امم. إمم. آه أيوه. آه. إمم. كان في حد طيب مساع م م مشجعك على أو مساعدك على الخطوة دي؟ اللي هو آه، خلّيك بقى في العمل الحُر ده أحسن، وأنسب لك وكده؟ والّا م من نفسك كده؟ آه.
بُصّي هم 2 هم 2 يعني الأول والدي كان محفزني جدًا إن أنا أبدأ لوحدي، وهو ساعدني ماديًا، و وساعا وكان مدعمني معنويًا جدًا، لكن الأكتر، كان ليَّ واحد صاحبي كان اتخرج قبليَّ، فهو لمّا راح اشتغل في في في الشركة فكُنت ك طول الوقت شايفه مُتذمر، وكاره إن إن مديره معذِبه، ومديره مطلّع عينه، آه فشجعني إن أنا ما اروحش المكان آه خالص يعني، فهو دَوَّة يعني. فهو واحد خلّاني كرهت، وواحد كان بيشجعني، أنا مش هانساه ابدًا
حلو. امم. امم. آمم، <chuckles> فشجعك أكتر إنك ما تاخدش نفس الخطوه <laughs> آه <laughs> حلو أوي آه، واحد شجعني إن أنا حلو ده. طب خلّينا نرجع ل للنقطة الأولانية بتاعة الخريجين. ن شايف من وجهة نظرك إن الشهادة أه في أول الطريق الشهادة أهَم والّا الخبرة؟ يعني ي ي ياخُد شهادات و وماجستير ودبلومات وكده، والّا يبدأ ياخد خبرة لو هو ما عندوش اختيار يا ياخد ده، يا ياخد ده؟
آه. إمم. بُصّي خلّينا نتفق على شيء مهم، هو الشهادة مهمة جدًا، آآ الخبرات هتيجي مع مع الشغل مع الع بس اللي بياخد خبرة عن عن دراسة وعلم بتكون أفضل كتير من اللي بياخدها مجرد من الاحتكاك، ويغلط كتير عشان يتعلم كتير، فبتبقى وقت أكبر. فأنا شايف لأ، ادرس كويس أوي، قوّي نفسك علميًا كويس جدًا ونظريًا كويس جدًا، وابدأ بعد كده خُش مجال العمل، هتلاقي أخطاءك أ أقل، آآ مميز، قادر تحقق نجاحات أحسن كتير.
امم. امم. امم. أيوه. امم. امم. امم. طب لو لو واحد مش عارف، آمم، <tsk> هو مش عارف أصلًا هو عايز إيه، هو مش عارف شغ يعني زي ما بيقولوا الشغف بتاعه إيه أو اتجاهه لإيه، ي يعمل إيه أو يبدأ منين؟
يجرب، مرة و2 و3 لحد ما يوصل للحاجة اللي بيحبها، أو بتلبي له حالة الشغف اللي عنده دِيَّة، لأنه هيعرف منين؟ لازم يخو يخش ويجرب بنفسه لحد ما يعرف، هو ده اللي أنا باحبه والّا لأ.
امم. تمام. طب خلّيني أسألك سؤال أخير. لو هنختصر النصايح دي كلها في نصيحة واحدة، ل لواحد لحد من الناس الخريجة، تقول له إيه؟
اتفضلي. اتعب، ما تزهقش، التكرار بيعلّم كتير كويس جدًا، ما تاخدش كل تجربة إن أنت ما اتوفقتش فيها إن هو فشل ودي نهاية العالم، بالعكس، ساعات عدم التوفيق بيبقى حافز أكبر ويخلّيك تتعلم أكتر.
امم. أكيد. أنا مبسوطة جدًا إنّي سمعت خبراتك ونصايحك، وبجد <chuckles> شكرًا.